जी, आजकल के समय में जिस तरह से ग्लोबलाइज़ेशन और डिजिटल युग बढ़ रहा है, तो लोग कहीं न कहीं ना, सोशल मीडिया के चक्कर में ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते रहे हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप फैशन ट्रेंड्स को कितना फ़ॉलो करते हैं? या फिर आपको लगता है कि जो आपका स्टाइल है, वो अलग है, आप अपनी स्टाइल को प्राथमिकता देते हैं?
अ, देखिए मुझे लगता है कि हाँ, फैशन ट्रेंड की बात की जाए बिल्कुल अ, कपड़े देखें ना हर समय की, हर पीढ़ी के अलग रहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ बिल्कुल अ, मुझे लगता है कि ये फैशन ट्रेंड है ना उनकी अ, पालना करना या अपनी राय् बनाना, मुझे लगता है ये दोनों की अपनी एक ज़रूरत है और इंपोर्टेन्स भी है, मतलब महत्वता देखें इनकी है क्योंकि अब देखें, अगर आप ट्रेंड से बाहर हो जाएँगे, आप ओल्ड फैशन कहलाएँगे, है ना? और वहीं पे है ना, अगर आप अपनी राह बनाएँगे, तो वो भी ज़रूरी चीज़ है। अब देखें किसी को अगर आप कॉपी करते हैं, वो चीज़ें एक ही बार दोहराते हैं तो फ वो फिर ऐसे लोगों को लगता है क्योंकि कपड़े मुझे लगता है कहीं न कहीं आपकी पहचान भी बनाते, हैं ना? तो, वो ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम अपनी राह नहीं बनाएँगे, तो कहीं न कहीं लोगों के पीछे लग जाएँगे, जो कि बहुत खराब चीज़ है। और खुद को प्रस्तुत करने का एक मौका तभी मिलेगा, जब हम कपड़ों में अपनी राह बनाएँगे और हाँ फैशन ट्रेंड्स को मतलब वहाँ से आइडिया लेना चाहिए जो मैं करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे लगता है वहाँ से अप अगर आप आइडिया लेते हैं ना? एक फैशन ट्रेंड से आज के समय में चल क्या रहा है? तो आपको पता रहता है कि आप कितनी आस-पास हैं, कितनी पीछे हैं, कितनी आगे हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है बिल्कुल देखने वाली है। जी।
बिल्कुल। जी ज़रूर। <chuckles> हाँ जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। अच्छा बिल्कुल। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं किया कि फैशन ट्रेंड जो चल रहा है उसमें ही, कुछ नया आइडियाज़ लगाकर आपने कुछ बदलाव किया हो। तो कभी कोई ऐसा मौका बताइए जब आपने ट्रेंड को फ़ॉलो तो किया हो, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ अच्छा ना लगा हो तो उसमें आपने बदलाव किया हो?
जी। अ, ज जी। हाँ, मतलब दे अगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जिसे आप देखेंगे कि ना अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे जो बूट कट जीन्स हैं उसका बहुत रिवाज़ चला था है ना वो उसका मतलब देखें कि पहले अ, 90 के द दशक में था उसके बाद फ़िर से अभी कुछ समय पहले इसका चाल-चलन स्टार्ट हो गया तो ना लोग मैंने बहुत देखे थे हमारे एरिये में उसके साथ आप कह लीजिए बो बेल बॉटम्स जीन्स के साथ या फ़िर है ना उसके साथ ना वो जो चेक शर्ट रहती है वो डालते थे मतलब टाइट-टाइट तो मुझे इतनी बढ़िया चीज़ नहीं लगी ठीक है जो आपकी बेल बॉटम हैं वो बढ़िया है तो मैंने उसके साथ ना अ, जो ओवर साइज़्ड टी शर्ट रहती है खुली टी शर्ट रहती है मुझे वो बढ़िया लगती है या फ़िर आप कह लीजिए अ, ओवर साइज़्ड शर्ट होती है टी-शर्ट भी नहीं जो शर्ट है बटन वाली मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि आम लोग अ आम तौर पे जो लोग अ, टाइट चेक शर्ट डालते हैं तो मैंने उसकी जगह वो खुली शर्ट डाली जो कि मुझे इससे काफ़ी अच्छा लगा। जी।
जी। ज़रूर। हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। ये तो बहुत ही बढ़िया है काफ़ी अ, रचनात्मक लग रहे हैं आप नई-नई चीज़ें ट्राय करते रहते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहते हैं वैसे आपका अनुभव क्या रहा है, लोगों ने आपके बारे में क्या सोचा? फ़िर क्या सुझाव दिए आपको? क्या लोगों ने कहा कि हाँ, बढ़िया लग रहा है? जी।
जी। देखिए हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ बताना चाहूँगा कि हाँ, पहले शुरुआत में तो बहुत लोगों को लगा कि है तो कुछ चीज़ तो देखी हुई है पर ये जो इसने चीज़ बनाई है वो नहीं देखी कभी। <laughs> मतलब वो चीज़ बिल्कुल मैंने देखी जो मैंने बनाई तो जब मैं काफ़ी जगह डाल के भी गया तो हाँ, बहुत से लोग प्रभावित भी हुए और कुछ लोगों को समझ भी नहीं आई वो कहते हैं कि ये चीज़ हाँ, ओरिज़िनल तो वहीं चीज़ है जो ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अ, हाँ, ऐसी ही आपको सोचना भी नहीं है आप मान लीजिए कि आपने कोई फ़ैशन ट्रेंड का इस्तेमाल किया है तो ज़रूरी थोड़ी है कि बहुत जितने भी लोग हैं सारे उसकी सराहना करेंगे, उन्हें पसंद आएगी हो सकता है उन्हें पसंद ना भी आए। पर वहाँ पे ये जो ओरिज़िनालिटी है ना कि आप असली तो है ना कम से कम मतलब आप उस चीज़ को लेके आगे जाना चाहते हैं आप उस चीज़ को खुद रचनात्मक तरीके से जैसा आपने भी बोला मेरे बारे में कि हाँ, रचनात्मक लग रहा हूँ मैं तो वैसे ही मुझे काफ़ी मेरी बहन ने भी बोला था कि अब रचनात्मक बढ़िया लग रहा है तू मतलब वो चीज़ मुझे लगता है की बिल्कुल काफ़ी ज़रूरी है। जी।
जी। <chuckles> बिल्कुल। हाँ। ये बात तो है। उ, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अ, फ़ैशन ट्रेंड को देखकर सीखा और उसके बारे में कुछ नया निकाला है लेकिन आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का कितना असर है और जो इन्फ्लुएंसर हैं इनका इस कल्चर का दबाव क्या अक्सर युवाओं में दिख रहा है और तो कहीं न कहीं क्या उनकी तरह बनते जा रहे हैं उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं या फ़िर जो अपना स्टाइल है उसको भी बदल दे रहे हैं उन्हें देखकर?
हुँ, हुँ, हुँ। अजी। <chuckles> देखिए, जब इन्फ्लुएंसर्स की बात की ना एकदम आज के समय में देखा जाए ना, तो इन्फ्लुएंसर्स, अब देखिए हमको हर जगह मिलेंगे चाहे फ़िटनेस है, चाहे फ़ैशन है हर जगह इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो, जैसे आपका सवाल था कि, युवाओं के अंदर ये चीज़ बिल्कुल मैं केहूँ कहूँगा कि, इन्फ्लुएंसर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ना उनकी सोच बदली है। सोच इस प्रकार बदली है कि, अब देखें मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पे अब देखें ऐड्स आती हैं कितनी सारा, ठीक है? तो इसपे कोई इन्फ्लुएंसर अगर ऐड कर रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 80 प्रतिशत जो युवा हैं, वो उसको खोल के देखते हैं, ये चीज़ है क्या? कितने की पड़ती है? मतलब ये चीज़ें मैंने आपने आस-पास भी देखी है, मेरे जो छोटे भाई-बहन हैं। मैं देखता हूँ अक्सर ना, जब उ वो स्क्रॉल करते हैं ना कुछ भी जब कोई इन्फ्लुएंसर ने कोई कपड़े दिखाए, कोई आप कह लीजिए लोअर दिखाया, कोई टी शर्ट दिखाई, तो वो लोग ना ज़रूर देखते हैं पहले। क्योंकि रील अब देखें इस तरीके से बनाई जाती है कि बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, है ना? तो इसी के साथ-साथ वो लोग ना, उसको ज़रूर खोलते हैं कि बाय नाउ का ऑप्शन रहता है ना दो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि, वो देखते हैं इन चीज़ें कि इन्होंने कैसे स्टाइल किया है। हाँ, तो अपनी भी राय, अपनी रचनात्मकता लाने की ज़रूर कोशिश करते हैं वो। जी।
हाँ। अच्छा। हुँ। ज़रूर। हाँ जी। ये बात तो है। हाँ। सही कहा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। यंगर जनरेशन लेकिन आपको नहीं लगता कि अ, ये जो सोशल मीडिया का दबाव है, ये कहीं न कहीं इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने बजट पर ध्यान नहीं देते हैं दिखावे के चक्कर में। और शादी, त्योहारों जैसे मौकों पर भी कभी-कभी कुछ लोग कार्टून भी लग जाते है आपको नहीं लगता ऐसा? हर मतलब आप आप अगर मैं आपके अनुभव जानना चाहूँ, तो आप बजट का कितना ख़्याल रखते हैं?
हुँ। <chuckles> देखिए, व हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल देखिए, द बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा ये वाला, तो बिल्कुल अ, जैसे अगर आपने बात की ना, तो वो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं अ, हाँ, बहुत से लोग ना अलग-अलग चीज़ें बना देते हैं। शायद जैसे आपने बोला कार्टून से भी लगते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं, मतलब शादी में देखिए जहाँ पे एक फॉर्मल चीज़ें आपको डालनी है, जैसे मान लीजिए पैंट-कोट डालना है या फिर फॉर्मल शर्ट और पैंट डालनी है, वहाँ पे बहुत से लोगों की जो फ़ंकी स्टाइल है, कैजुअल स्टाइल है, वो डाल के आते हैं। वो मुझे लगता है कि वहाँ पे ना फिर कुछ समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे भारत में शादी-समारोह ये चीज़ें ऐसी हैं कि, इसकी जो पोशाक हैं, वो अलग से बनी हैं, है ना? वहाँ पे आप अ, कलर चूज़ कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं पर अगर आप पोशाक का जो उम, मतलब है, जो थीम है वही बदल दें तो मुझे लगता है बहुत से लोग आपको कार्टून हीं बोलेंगे। और बजट की अगर बात की जाए हाँ जी।
हाँ। <chuckles> जी। हाँ। ज़रूर। बिल्कुल। अच्छा। अ, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि, आप अपने कपड़ों में ख़ासा ध्यान किस चीज़ पर रखते हैं? उसकी फैब्रिक आपके लिए मायने रखती है? आप अ, उसकी प्राइस देखते हैं या उसके ब्रांड देखते हैं? क्या आपको देखना सही लगता है?
हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है ब्रांड जो है ना मतलब आज के समय पहले अगर आप आज से 10 साल पहले ये सवाल करते, बिल्कुल मुझे लगता है कि ब्रांड ना उस समय बहुत मैटर करता था। अब देखें हर जगह गानों के अंदर भी कोई न कोई ब्रांड का नाम ये वो है ना? तो लोगों का ना चाल-चलन था। आज के समय में ये है, कि कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, कपड़ा देखने में सुंदर होना चाहिए, तो हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ और मतलब जैसे आपने मेरे से पूछा कि व्यक्तिगत तौर पे, तो मैं ध्यान ज़रूर देता हूँ फैब्रिक का ध्यान मान लीजिए मुझे गर्मी में बाहर जाना है, तो अगर मैं नायलॉन के कपड़े डाल के जाऊँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है गर्मी लगेगी और वो देखने में भी थोड़े चमकदार से लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अ, मैं अपनी बार ना मैं फैब्रिक देखता हूँ, थोड़े-से रंग भी देखता हूँ। अब देखिए, मैं कोई चटक रंग मुझे बस अब पसंद नहीं है, चटक रंग में ढालता भी नहीं हूँ, है ना? वो देखें ना वो अलग से व्यक्ति दिखता है। तो आपको ए इस तरीके से ड्रेसिंग करनी है कि आप सुंदर भी लगें और सिंपल भी लगें। जी।
अच्छा। बिल्कुल। हाँ जी। ये तो है। ठीक है। अच्छा। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि, शादी-विवाह के अवसरों पर आप ऐसे कौन-से पहनावे अ, पहनना पसंद करते हैं जिससे कि आप सुंदर लगें?
जी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा जो हमारी जितनी भी परंपराएँ हैं, मान लीजिए कि अ, किसी की शादी है और वहाँ पे किसी की मेहंदी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुर्ता-पजामा डाल सकते हैं बढ़िया है ना, मेहंदी कलर का और अगर हल्दी है, तो फिर आप पीले रंग का कुर्ता-पजामा डाल सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। क्योंकि वो भारत की अ, जो व्यावहारिक पोशाकें हैं, सांस्कृतिक पोशाकें हैं, बिल्कुल हमें उनकी इस्तेमाल करना है, चाहे आज हो, चाहे कल हो। और साथ-साथ अगर हम बात करूँ कि शादी की, तो वहाँ भी मैं कुछ ऐसा ही एथनिक जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसका उपयोग करता हूँ। या फिर आप कह लीजिए ब्लेज़र का, पैंट-कोट का वो चीज़ें भी बिल्कुल ज़रूरी है। पर अगर आप बोलेंगे, अब जीन्स डाल के और एक सैंडो डाल के जा रहे हैं, किसी की शादी में तो वहाँ पे आप ही जो आपका ही दिमाग थोड़ा-सा ख़राब है। जी।
हाँ जी। हाँ जी। बढ़िया। हाँ जी। हुँ। हाँ जी। <chuckles> बिल्कुल। जी। ज़रूर अवैत ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन देखिए कभी-कभी ना काम भी बहुत करना पड़ता है, शादी-विवाह में, त्योहारों में भी। तो ऐसे में लोग ना अ, अपने अच्छे कपड़े खराब नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे में क्या तरीक़ा अपनाते हैं आप? किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और कलर क्या चूज़ करते हैं? ख़ासकर के तब जब आपके घर में त्योहार रहें या शादी-विवाह रहें।
देखिए, मुझे लगता है कि त्योहारों पे ना एक काफ़ी अलग-सी चीज़ आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपको थोड़ा-सा चटक रंग भी चाहिए। आप देखें, जो थोड़ा-सा स्टैंड आउट करे, है ना चीज़। पर फिर भी ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आँखों को देख के ना लोगों को इ इरिटेशन हो या अच्छा ना लगे, है ना। तो इस तरीक़े से मुझे लगता है, कि जैसे मान लीजिए द अभी हाल ही में दीवाली गई थी, है ना, तो वहाँ पे मैंने मतलब मैंने एक काला कुर्ता-पजामा अ, उसका उपयोग किया या फिर मैंने एक नीला भी डाला था, मतलब ऐसे रंग लें, जो कि अच्छे भी लिखें, सोबर भी दिखे और सुंदर भी हों। तो बिल्कुल, मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, क्योंकि देखिए ना आप आज के समय में, जो विदेशों का जो प्रभाव है ना, वो युवाओं के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे ये दीवाली से बात याद आती है, पोशाक से कि मेरा भाई था कज़िन छोटा था, तो मैंने उससे पुछा कि, "भाई तू क्यों डाल के आया वो?" देखें, अब सारे लोग अगर 10 लोग हैं, ठीक है? उसमें से 9 लोगों ने, है ना, एक प जो पारंपरिक जितनी पोशाकें हैं, वो डाली हैं, और 1 ही व्यक्ति वहाँ पे जीन्स में घूम रहा है। तो उसे व्यक्ति पूछते हैं, कि, "भई चलो ठीक है, हर दिन तो तुम डालो जो मर्ज़ी पर आज तो दीवाली का दिन है तो आज क्यों?" तो वो कहता है कि, "ये हमारा स्टाइल है।" <laughs> वही बोले कि हम हम यंग लोग हैं, हमारा स्टाइल ये है। तो मुझे लगता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो ज जो जि जिस तरीक़े का मौक़ा है, आपको उसी हिसाब से तैयार होना चाहिए। जी।
हाँ। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। बहुत अच्छा। ओह! जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। <chuckles> जी। हाँ। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हमें समय देखकर, जगह देखकर और माहौल देखकर ही कपड़े पहनने चाहिए। तो, क्या आप अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं? जैसे ऑफ़िस मानिए गए आप या फिर दोस्तों के साथ पार्टी गए या फिर कभी मानिए दोस्तों के साथ आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, तो क्या इन सब में आप अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या कपड़े पहनने के बाद अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्या उससे जो रहता है, थोड़ा-बहुत मानिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ऐसा कभी हुआ आपके साथ?
अह हाँ। हुँ। बिल्कुल। जी हाँ, मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जितने भी अ, मेरे ज़िंदगी के अंदर कोई भी ओकेज़न रहता है, कोई मौक़ा रहता है, वहाँ पे मेरी अलग पोशाक है। अब देखें, अगर सुबह की बात की जाए, अगर मुझे जिम जाना है, तो मैं वैसे कपड़े डालूँगा, जो थोड़े-से खुले-डुले हों, है ना जिसमें मैं आराम से हिल-डुल सकूँ। और अगर ऑफ़िस की अब बात करें, तो आपको ऐसे कपड़े डालने हैं, जिसमें थोड़े-से थोड़ी फ़िट कपड़े हों, है ना। आप कोई ऐसे फ़ॉर्मल डाल सकते हैं, एक शर्ट, पैंट-शर्ट डाल सकते हैं बढ़िया मतलब एक अच्छी क्वालिटी की पैंट-शर्ट लें और अपनी जो ग्रूमिंग है, उसे करते जाएँ। जैसे मान लीजिए, दाढ़ी वग़ैरह बना के जाएँ, कभी भी जाना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपके कपड़ों के साथ ही आती है। और अगर ब बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे हमारे भारत में आप देखें अ, मैं यहाँ पे सराहना करना चाहूँगा भारतीयों की, कि जहाँ भी जाते हैं, उनके पास अलग मौक़े के लिए अलग कपड़े होते हैं। अगर आप औरतों की ही बात कर लें, है ना, उन अगर एक शादी का ये फ़ंक्शन है, उनको पता है, उन्होंने शगुन में क्या डालना है, बरात में क्या डालना है, वो चीज़ बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी सही है। वहीं पे अगर आप विदेशी लोगों की बात करें, वो देखें एक ही पोशाक में सारी शादी बिता देते हैं। <laughs> जी, हाँ।
अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। जी। बहुत सही। हाँ। उम, जी। उम, बिल्कुल। ये बात तो सही कही आपने कि कहीं न कहीं हमारे देश में ये चीज़ें हैं कि भई कपड़े चाहिए तो चाहिए और जो फ़ैशन ट्रेंड चल रहा है, उसी के हिसाब से चाहिए होते हैं। अच्छा अ, आप कपड़ों की फ़िटिंग पर कितना ध्यान देते हैं? आपको क्या लगता है कि कपड़े का अच्छा होना ज़रूरी है, उसका बजट में होना ज़रूरी है, उसकी फ़ैब्रिक अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन अगर उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि, आप अचानक से कोई शर्ट लाए, कुर्ता लाए या फिर कोई भी चीज़ जिसकी फ़िटिंग अच्छी ना रही हो, तो उसको आपने कम समय में कहाँ से सही कराया था, क्या तरीक़े अपनाया थे आपने?
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। देखिए, मुझे यहाँ पे ना एक वाक़या याद आता है, कि मतलब ना, मैंने ना एक बहुत महँगी 1 मैंने पोशाक ली। तो, मतलब मुझे ना उसकी फ़िटिंग जैसे तो आपने बोला ना एकदम स डिट्टो ऐसी चीज़ें सारा कुछ, सब बढ़िया फ़ैब्रिक, बढ़िया क्वालिटी पर उसकी फ़िटिंग नहीं सही आई। और अगले दिन ना, हमारे घर 1 प्रोग्राम था, तो मुझे लगा अब क्या किया जाए? तो आप यक़ीन मानेंगे, मतलब उससे आधी से भी आधी कीमत का कुर्ता था, 1 मेरे पास उसकी फ़िटिंग बहुत बढ़िया थी, मेरे पास पर मैंने डाला बहुत कम था और नए जैसा ही लग रहा था वो। तो अब देखें, इतने बड़े मौक़े पे मैंने वो चीज़ डाली और लोगों ने पूछा भाई ये लिया कहाँ से? बहुत बढ़िया लग रहा है। <chuckles> क्योंकि उसकी फ़िटिंग इतनी बढ़िया थी। तो, बिल्कुल मुझे लगता है सारी चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी।
हाँ। अच्छा। ओह! उम, स जी। ये बात तो आपने बिल्कुल अ, सही कहा कि कहीं न कहीं फ़िटिंग बहुत मायने रखती है। लेकिन आजकल के फ़ैशन ट्रेंड के दौर में क्या आपको लगता है कि, जो पारंपरिक परिधान हुआ करते थे धोती-कुर्ता अ, पजामा अ, कुर्ता ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि पीछे होती जा रही हैं या फिर लोग भूलते जा रहे हैं, फ़ैशन ट्रेंड के आगे? या फिर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग इंफ्लुएंस होते हैं, अपनी पारंपरिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं?
उम, देखिए मुझे लगता है यहाँ पे जो आपने बात पूछी है ना, हाँ कहीं न कहीं वो सत्य भी है। अगर आप शहरों की तरफ जाएँगे ना, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत से लोग ना ये जो विदेशी जितने प्रभाव हैं, जितने उनके कपड़े हैं वो ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद ये मॉडर्न है, नई चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अ, और जगह पे जाएँ मान लीजिए कि अगर आप किसी हल्के से टाउन में जाते हैं या फिर जहाँ पर गाँव में किसी शादी में जाएँगे ना आपको दिखेगा कि लोग ना अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हैं। तो हाँ, मुझे लगता है अभी तक इसी इस चीज़ का विदेशी जो है ना उसका जो प्रभाव है वो शहरों तक ही अभी तक सीमित है और मैं भी चाहता हूँ कि यहीं तक सीमित रहे और इससे यहीं से भी कम हो जाए। अब देखिए ना अगर उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो मौसम है, उनका देश है वो सारा कुछ अलग है तो उस चीज़ को अगर हम कॉपी करेंगे तो सही नहीं रहेगा। पर यहाँ पर सराहना भी करना चाहूँगा इंस्टाग्राम वग़ैरह की। अब देखिए ना आज के समय में गरबा जो है कितना वो ट्रेंडिंग में जा रहा है, है ना? लोग अलग-अलग पोशाक ले रहे हैं और खेल रहे हैं, चाहे रील बना रहे हैं पर कम से कम भारतीय पोशाक तो डाल रहे हैं ना? तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आ रही है और धीरे-धीरे फिर से भारतीय जितनी भी चीज़ें हैं सारे ट्रेंड में फिर से आने वाली हैं, मेरे हिसाब से।
जी। हाँ, जी। ठीक है। जी। ये बात तो है। हुँ। बिल्कुल। जी। बहुत सही। धीरे-धीरे कहीं न कहीं हमारे देश का भी स्वरूप बदलता जाएगा। जितनी भी पारंपरिक और अच्छी चीज़ें हुआ करती थीं। कहीं न कहीं वो वापस आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बातचीत रही हमारी। आपने मुझे फैशन ट्रेंड्स के बारे में बहुत बढ़िया बता दिया। बहुत बढ़िया तरीके से बताया कैसे हम सुंदर लग सकते हैं। तो, बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उम्मीद है हमारी फिर से बात होगी।
उ, और क्या। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।